これはあの、変な、あの、争いになっちゃうなっていうのを感じたので。私ともうひとりの方はあの、静観して見てますね。うん。
うん。 ああああああ。はーん。 あ、そうなんですね。そうですか。そこまでなんか、ちょっと、はその話で盛り上がっても、ご自身的にはあまり、その話はしたい気持ちにはならないし、ちょっと、まあ、なんなら、他の話題に変えたいなっていうところかもしれないですがね。その話で、だいたいどれぐらい、なんか、あの、場が持つというか、その政治の話で、だいたいどれぐらい続いちゃうんですかね。
うん。 ええ。 そうすそうですね。 そうなん。 いや、もう、そうなってくるともう、ずっと喋ってますね。ななんだろう、そういった話が
あ、そん
好きな方って、ずっとしてるでしょう？なんか、ああ、「私はこれを支持します。なぜなら、ダダダダダダダダ」。「例えばね、ダダダダダダダ」みたいな。それがずっと続いていくような感じで、もうバッシングバッシングバッシングの連続なんですよね。だから結構ね、あんまりそういった、例えば、あの、す政治だけじゃなくても、あの、誰かああ、他のターゲットになる、他の方の話になったりとかしたら
ああ。 ああああああ。 うんうんうん。 はあ、ああ。そう。 ええ。 ええ。
ええ、「この人ちょっと変だよね」って。「この人の意見おかしいよね」とか、ま、「この人変だよね」っていう。「なぜなら、ダダダ」と。ま、同じパターンですよね。それが繰り返されるんですけど。
ふふん。 うーん。
うん、なんでこんじゃあ、そこに行ってんの、って話になるんだけど。それを除けば、あの、その会話にさえなれならなければ、あの、楽しい雰囲気なんですね。うん、とても
は、はい。 ああ、そうなんですね。ふんふんふんふん。なるほどね。じゃあ、やっぱり、ちょっと、そういう話で長引いてるなと思ったら、ご自身的には、あの、話題変えたいなと思うんですが。なんか、その場の、あの、リーダーシップを取られる傾向の方は、うまあ、いらっしゃるということなんですが。ちょっとですね、あの、そういうなんて言うんですかね暗黙のなんか、上下関係というか、あの、人間関係で、言いにくい面も多々あるかなと思うんですが。ご自身は、あの、結構えっと、参加されたばかりということなんですが。その輪に入られて、どれぐらい経ってるんですか？
うんうん。なので ええ。 そうですね。うん。 うん。 ええ。 ええ。